สวัสดีค่ะ คุณบ้าน
ดีค่ะ ค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมวก ค่ะ เป็นยังไงบ้างวันนี้ค่ะ?
โอ้โฮ วันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่า ออกไปทำอานมาค่ะ แล้วก็ โอ้โฮ ระหว่าง โอ้โฮ วันนี้คือแดดร้อนมากเลยค่ะฝั่งของหมวก เพราะว่าฝนไม่ตกเลยคุณบ้าน แล้วคุณบ้านล่ะคะ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะ?
อา ค่ะ ค่ะ อา คือเรา เอ่อ บ้านอยู่อเมริกาเนาะ จริง ๆ อะ ตอนเนี้ย มันน่าจะเป็นหน้าร้อนแล้วนะคะ แต่ก็ยังหนาวอยู่ แล้วก็ฝนตกด้วย อืม ก็ฝนตกอยู่เลย จริง ๆ เหมือนคล้าย ๆ ไทย แต่ว่าตกแบบหนาว ๆ อะ เออ ไม่เหมือนไทย ไทยนี่ตกร้อนหนัก ๆ เนาะ อา ใช่ ใช่ ก็อยู่ในบ้าน อะไรเงี้ย ใช่ค่ะ จริง ๆ มันมีผลต่อการแต่งตัวนะ
อืม อา อา อา อา เข้าใจ ๆ เลย แบบอากาศมันหนาวด้วย แล้วก็มันก็ตกด้วย ยิ่งแบบหนาวไปเลย อืม โอ้โฮ แต่ก็ ถือว่า อืม อา ใช่ โอ้โฮ
เออ เพราะ อากาศ มัน อย่างเงี้ยเนาะ
อืม โอ้โฮ แล้วอันนี้พอคุณบ้านเนี่ยพูดถึงสไตล์การแต่งตัวปุ๊บ หมวกเนี่ยจะถามคุณบ้าน ก่อนหรือว่าปกติเนี่ยค่ะ คุณบ้านเนี่ยชอบแต่งตัว บ แนวไหนเหรอคะ?
อืม อืม เออ ค่ะ

ใช่ เห็นด้วย ผ้าใบกับแตะค่ะ สำหรับ สำหรับบ้าน สำหรับหมวกอะค่ะคุณบ้าน คือรองเท้าแตะ อืม
อืม ใช่ ใช่ ของ ของเรา จะ ปิด ปิด นิ้วนิดหนึ่ง อ ถ้าเรา ถ้าเราเลือก อะนะ เออ จับ โชว์บ้างไม่โชว์บ้าง แต่ว่าถ้าไปเจอแบบแม่สามี ไรเงี้ย ก็พยายามไม่ ปิด ไม่โชว์เห็นเล็บเท้าอะ เออ จนจะเห็นเล็บสี อะไร งี้ ใช่ไหม เออ
อา ค่ะ อืม อืม อืม อืม โอ้โฮ เข้าใจเลย แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะ คิดว่าแบบ โอ้โฮ การแต่งตัวก็เป็นสิ่งหนึ่งเนาะคุณบ้าน ที่มันบ่งบอกถึงความเป็นตัวเราเนาะ อืม
ค่ะ อา ใช่เลย ใช่เลยค่ะ เอายังไงก็ได้ ใส่ไงก็ได้ ที่บอกใส่ไงก็ได้ ให้รู้สึกว่าออกจากบ้านไปแล้ว คุณ มั่นใจอะ เนาะ แล้วก็แฮป ปี อารมณ์ดี อะไรเงี้ย ก็พอแล้วเนาะ ค่ะ วันนี้ขอบคุณมากมาแชร์กันเนาะ
ใช่ อืม โอ้โฮ อืม ใช่ ใช่เลย ยังไงวันนี้ก็คือ ขอบคุณคุณบ้านมากเลยนะคะ
เช่นกันค่ะ ๆ สวัสดี ค่ะ
อืม สวัสดีค่ะ